Platícame, ahora que estamos en en esta era de de la de la tecnología y y de las redes sociales, eh, ¿qué es lo que haces cuando ya te sientes muy saturado de redes sociales y necesitas, quizás, alejarte un poco de ellas?
Bueno, desde luego practicar, eh, alguno de mis hobbies, ¿verdad?, porque, obviamente, con esta situación de que ya hay redes sociales por todos lados, sí es vasto lo que hay, de, eh, casi siempre sale una nueva y luego otra. Y a veces, pues, no saben ni cuál seguir o cuál ver. Obviamente, pues, eh, hay que ser honestos también, ¿verdad?, eh, siempre seguimos una red social aunque digas que no, pero obviamente, hay que buscar ese momento para escapar de ellas de vez en cuando.
Claro. Okey. Sí, ya es parte de la vida. Sí, definitivamente, ya es como parte de de la vida actual. Y, mm, a ver, entiendo, entonces, que sí sigues redes sociales, ¿correcto? ¿Son parte de tus días?
Claro, desde luego, todos seguimos las redes sociales.
Y me platicabas que te alejas un poco a través de los hobbies, em, ¿Qué tipos de hobbies tienes?
Así es. Bueno, me gusta, por ejemplo, la ciencia, la tecnología y, aparte, el construir cosas. Por ahí, también me compré mi impresora 3D, y pues, me gusta trabajar en ella. Y también, aparte, tengo sé tocar un instrumento, así de que, de vez en cuando, para escapar de, de las redes sociales, más bien, no ser atrapado en las redes sociales, porque, en cuanto empiezas a escrolear, de repente ya transcurrió una hora y, y no sabes qué, que eh, cómo zafarte a veces de ello.
Claro, sí, sí. Sí, definitivamente tú le diste, al clavo, ¿no? O sea, es no, no engancharte demasiado. Y para evitar esto, ¿tienes alguna rutina que hagas en tu, en tu día a día?
Pues, no es como rutina, porque realmente, a veces las cosas van sucediendo como se vaya de dependiendo del día, ¿verdad? Y también de la familia, porque, obviamente al ser, eh, padre de familia, y tener familia en este, en este punto también demandan este, atención. Obviamente, pues, compartir un un ratito con ellos, con los niños, salir a, bueno, ya no son niños, son adolescentes. Y hay que salir como quiera, bueno, a a una rutina práctica, eh, leve, tal vez, como, salir aquí a la esquina y tomarse un un café, o ir a verlos jugar, no sé, algún deporte en, en este tipo de complejos que tienen canchas de basquetbol, o de fútbol rápido.
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Entonces, más bien podrías decir que que tu rutina de tu día a día te te aleja un poco de de no saturarte en redes sociales, ¿correcto?
Sí, claro. Desde luego, sobre todo las actividades de los hijos, y obviamente, pues, para darle un respiro también a mi mujer, ¿verdad? Porque, pues, ella es la que los tiene todo, absolutamente todo el día. Que prepararles su lunch, que llevarlos a la escuela, que ir por ellos y a tener sus actividades. Bueno, aparte, pues, a mí me sirve para pasar un tiempo de calidad con ellos.
Claro. Sí, superbién. Y y a ver, ¿y y ustedes están conectados también a través de redes sociales? ¿Cómo, cómo manejan esos, esos espacios privados?
Oh, desde, desde luego. Desde luego, pero obviamente no en todas las redes sociales, ¿verdad? <chuckles> Yo trato de que mis hijos no, no las manejen tanto, pero a veces es complicado. No es imposible, pero es complicado, ¿por qué? Lo que te comenté desde un principio con tu primera pregunta. Las redes sociales ahorita son vastas, y, y obviamente, pues, también hay que sacarles provecho, ¿por qué? Porque te pueden servir para muchísimas cosas, si le sacas ese provecho que realmente, eh, tienen. No solo es para ver a a tipos haciendo bromas en la calle, invadiendo el espacio de las otras personas, y simplemente por generar, eh, me gustas y también generar dinero, ¿verdad?
Claro, sí, definitivo. Claro. <chuckles> Sí, definitivo. Claro. Oye, ¿y tú crees que también las redes sociales quizás han conectado más a las familias, a los amigos, o tú tú estás en contra y más bien crees que los aleja?
No, desde luego que, obviamente, si la sabes canalizar, es un mecanismo para poder tener esa cercanía con algún conocido o algún buen compañero de trabajo que tuviste en el pasado, y que a lo mejor por alguna situación tú dejaste el trabajo o él lo dejó. Bueno, es una buena oportunidad para seguir, eh, en contacto con ellos. O, ¿qué tal con esos buenos amigos, ese grupito que se juntaban en la prepa o en la uni? También funciona para eso. Ya dejando entrar a una persona extraña más, eh, pues, es complicado si no lo conoces.
Claro. Puede puedes reencontrar, ¿no? Claro, sí, ha ayudado mucho a re a reconectar, eh, personas de tu pasado. Y y bueno, ahora que tú me estás platicando que que bueno eres hombre de familia, que tienes a tus a tus hijos, ¿ustedes tienen reglas?, eh, como como familia, como de, qué sé yo, de de de cómo se interactúa en las redes sociales entre ustedes o o que te digan: "No sé, papá, puede puedo tenerte en Facebook, pero en Insta en Instagram quiero que sea como privado para mí, ¿qué reglas manejan ustedes? ¿Qué dinámica tienen en eso?
Así es. Desde luego. Mm, desde luego, obviamente, eh, en algún punto entiendes que las redes sociales, obviamente, su principal propósito es, eh, bombardearte de publicidad, porque, pues, obviamente, pues, para eso, ese es su verdadero negocio. Pero, como te repito, canalizarlo sabiamente, pues te puede ayudar a conectar con las demás personas. Entonces, ahí cierras ese grupo y en este caso, si quieres y le permites a tus hijos, o también ellos, ¿verdad?, porque a veces tienes redes sociales, pero y tus hijos también, pero no quieres que les invada su espacio. Entonces, también hay que saber hay que saber respetar ese espacio de ellos y no invadirlo, porque también puede ser un poquito invasivo como padre, y y no creo que sea justo, ni tampoco es que sea necesario, ¿verdad?, así como que hay que estar vigilando a los hijos. Bueno, sí, de a de alguna manera hay que vigilarlos para saber qué es lo que están haciendo, y sobre todo protegerlos de todos los peligros que hay.
Exacto, sí, sí, sí, ahí va la pregunta. Claro. <chuckles> Sí, justamente. Y respetarlo como como pasaba antes, ¿no?, o sea, finalmente, si los niños salían al parque, pues no ibas a ir tras ellos, ¿no? Eso mismo creo que está aplicando ahora en redes sociales. Y y tú lo dijiste, como lo expresaste muy claro, ¿no?, o sea, finalmente con comunicación en la familia, con los con los hijos y con la pareja, seguramente todo esto se puede resolver, ¿correcto?
Exactamente, así lo acabas de decir. Ujú. Desde luego, si en algún punto tú tienes alguna situación que estés viendo, obviamente, que sabes que va a crearle conflictos o que se está metiendo en cosas, eh, oscuras que le pueden perjudicar o lo pueden llevar incluso arrastrar a algún peligro, obviamente, pues, hay que sabérselo decir, buscar los mecanismos para decírselo, obviamente, porque tú conoces a tus hijos. En el caso, bueno, si me estás preguntando por mis hijos, seguramente tú también los tienes. Entonces, eh, hay que tener un poquito de cuidado en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Sobre todo con las niñas, porque, pues, hay mucho depredador que pueden y y buscan, obviamente, a en algún punto llegar hacia ellas, convencerlas y, pues, que suceden cosas, eh, un poquito desagradables. Entonces, sí hay que vigilarles un poquito las redes sociales. Pero obviamente
Claro. Y hay que tener educación, ¿no? Mm, eh, educación para para manejar las redes sociales, y creo que tu familia es muy consciente de de de eso, ¿no? Por por lo que platicas, dando educación a los hijos, creo que puede ser un un un buen ambiente sano también.
Sí, claro. Así es. Exacto, pero regresando, pues, al al tema y la pregunta que me hiciste al principio, eh, ¿qué hago para no saturarme de las redes sociales? Ya terminamos hablando de redes sociales. Yo no, realmente, pues, lo que hacemos es salir al parque, tomar un café, o en este caso, obviamente, cuando se trata de que están mucho tele tiempo con la tecnología o el teléfono en la mano, ¿por qué? Porque es imposible a veces quitárselo. No es no es, bueno, es una palabra trivial, ¿verdad? Pero, obviamente, se le puede manejar invitarlos a a nosotros, por ejemplo, a escuchar música. eh eh, mi familia tiene tiene, exacto, mi familia tiene la habilidad de tocar muchos instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo también? Pues, tratarles de transmitir, enseñarlos. En ese tiempo, eh, que se puede también libre, ¿verdad? Eh, de empezarles a enseñar una actividad tan bonita que es tocar un instrumento y alejarlos un poquito de las redes sociales para que, obviamente, despierte su cori curiosidad, y a lo mejor tienen alguna habilidad muy buena que no la han podido explotar o que no la han sabido canalizar.
Ajá. Claro, dar otras alternativas. Claro. Presentando nuevas nuevas actividades, ¿no?
Así es.
Oye, y a ver, más o menos, creo que sería por este camino, pero ¿qué qué actividades utilizas? O, no sé si tengas la como la la costumbre de de vez en cuando, 1 vez al mes, o qué sé yo, un par de veces al año, de tener un tiempo de desi desintoxicación de redes sociales. ¿Lo lo has, eh, implementado en tu familia o persona?
Desde luego. Desde luego, lo que trato de hacer de desintoxicarlos de las redes sociales, yo pienso que todos los días, todos los días uno trata de decirles: "¿Sabes qué? Bueno, ahora vamos a hacer esta actividad". Por eso lo que te comenté desde un principio. Eh, lo que trato de hacer con mis hijos, sobre todo, obviamente, pues, de quitarle un poquito de trabajo a mi mujer, que es, pues, sacarlos y llevármelos a que hagan actividades, o que jueguen ba y ven que jueguen basquetbol, o que jueguen el fútbol rápido, que, obviamente, no necesitas de de mucha gente para poderse formar así como que un equipo contra otro equipo, ¿verdad? Claro, cuando ya haces algo más grande, como el fútbol o fútbol americano, ese tipo de eventos, pues ya necesitas muchísima ma reunir muchísima más gente, y obviamente, también más tiempo para hacerlo. No, hago esos peque eh, esas pequeñas cositas que al a veces un padre necesita hacer y también, ¿cómo no?, también me sirve a mí muchísimo, porque, <chuckles> de repente todo el trabajo exacto, y a aunque tú piensas que no, pero también te metes a las redes sociales de vez en cuando, o utilizas el teléfono y obviamente hay que buscar esa desintoxicación como tú le llamaste.
Okey. Claro. Claro. Claro. También tú tenías que prestarles atención. Genial. Sí, no. Definitivo. Creo que, eh, el los deportes y la y la música son grandes oportunidades que inconscientemente te van a alejar de de estar enfocando todo tu tu tiempo y atención a una red social, ¿no?
¡Desde luego! Desde luego, un un ah, una actividad, la que sea, no solo los deportes, el simple hecho de ir a a caminar al al al parque central o o algo que esté cerca de la casa, no no necesitas, eh, viajar muchísimos kilómetros para distraerlos y sacarlos precisamente de esa actividad que o-obviamente, pues hoy todo mundo las usa, todo mundo. Entonces, bueno exacto, llevarlos y y y llevarlos aunque sea, por ejemplo, algo rápido, un cafecito, un vasito con elote, ese tipo de situaciones, aparte convives con con ellos, convives con tu familia, y se puede a veces salir todos en familia, pues, obviamente lo hacemos, si se puede ir más lejos, lo hacemos.
Claro, sí, o sea, son parte de la vida, ¿no?, es difícil no estar cerca de. Claro. Tener tener buenas buenas dinámicas familiares, creo que es un es un gran punto, ¿no?, que estás tú compartiendo sobre sobre, pues, también darles ejemplos, ¿no?, de que hay hay más cosas que hacer a a solo estar en la computadora o en el teléfono, ¿no?, o sea, hay más actividades, eh, hay cosas sencillas, como lo que platicaste de salir a caminar o ir por por un elote, ¿no?, está está súper padre.
Exactamente. O no solo no solo eso, también, eh, utilizamos, eh, por ejemplo, bueno me, nos compramos o me la compré, ¿verdad?, mi mi impresora en 3D, entonces también estoy tratando de involucrar a mis hijos en esa actividad de sobre todo de desarrollo y de creatividad, para que ellos mismos, pues, hagan sus sus propias herramientas que de repente necesitan, a veces ellos empiezan a hacer cosas que realmente, pues, no tienen sentido y no te <chuckles> sirven, pero bueno, lo que estoy tratando es que despiertes su creatividad y que empiecen a utilizar, eh, el obviamente, pues, la tecnología se va a quedar, y sigue cada día cada día creciendo un poquito más, y más, y más, entonces, en vez de estar metidos en las redes sociales, bueno, también despierto esa esa curiosidad por una actividad como es la impresión en 3D.
Ajá. Claro. Ujú. Claro. Y poderlas utilizar de de manera inteligente, ¿no?, eh, porque, a ver, digo, podría podría ser que también, gracias a redes sociales puedas encontrar grupos con nuevas técnicas, o nuevos modelos, o o nuevos patrones para poder, eh, diseñar en en esta impresora 3 D, ¿no?, o grupos musicales, o equipos de fútbol, que que también podría ser bastante útil, ¿no?, no sé si también ustedes, eh, lo hagan.
Exactamente. Pues, eh, te repito, e-es precisamente, pues, cómo lo quieres canalizar, ¿verdad?, no solo, o-obviamente, pues, no es satanizar todas las redes sociales, ¿por qué?, porque si sabes utilizarla puedes encontrar buenos tutoriales desde a ver, ¿no sabes, eh, eh, hacerte una tortilla en un comal?, bueno, ahí hay, ahí lo puedes encontrar, ahora, de repente tienes un proyectito más grande como armar y desar desarmar y armar un motor de un vehículo, bueno, ahí encuentras, incluso encuentras el la la marca, el modelo, y si con suerte encuentras hasta el mismo color de tu vehículo que que le quieres cambiar el motor, de verdad es un, eh, las redes sociales es un mecanismo o una herramienta que si la sabes utilizar de verdad ahí vas a encontrar, eh, muchísimas respuestas, no solo es diversión y farándula y cosas superficiales que que a veces otros, eh eh eh, se le llamaría, <chuckles> este, influencers que tratan de demostrar o también los peligros de los de los falsos profetas, ¿verdad?, de ese tipo de gente que vende humo, que piensa que da da cursos motivacionales, va a salir adelante y va a convencer a mucha gente de que, a lo mejor, él sigue una un un cliché, un niche, que ni siquiera lo está poniendo en práctica, bueno, precisamente yo estoy tratando de sacar a mi familia y a mis hijos con actividades para que no se saturen de las redes sociales.
Claro, muy detallado. Definitivamente. Ujú. Claro. Superbién, me me encantaron tus tus recomendaciones y creo que tienes unas técnicas muy muy prácticas para poder, eh, relajar un poquito luego la cabeza sobre sobre las redes sociales, y bueno, también el tener claro el cómo utilizarlas, ¿no?, y y cómo salirte de ellos cuando lo necesitas, pues te agradezco hayas respondido mis mis preguntas.
A ti, que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego.